जी, आपने बहुत ही अच्छा अ, मतलब जो आजकल की सबसे ज़रूरत वाली चीज़ है, उस बारे में आपने जानना चाहा है और वाक़ई में प्लास्टिक रूपी राक्षस जो है, वो हमारे पर्यावरण को, हमारी धरती को बहुत हद तक नुकसान पहुँचा चुका है, अब वो चीज़ें भी वापस पलट कर आएँगी कि नहीं मतलब हम वापस पहले जैसी कर पाएँगे कि नहीं इस मामले में ही बहुत बड़ा संशय है, पर दुःख की बात क्या होती है कि ये सब जानने के बाद भी, हम लोग जागरूक नहीं हैं हम लोग से मेरा मतलब है हम में से काफ़ी लोग जागरूक नहीं हैं और वो अभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, प्लास्टिक से अपने आप को, अलग ना कहूँ तो कम तो नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले शायद ये अंदर से इच्छा आनी ज़रूरी है कि हाँ भाई, प्लास्टिक हमें अपनी ज़िंदगी में घटाना है। देखिए प्लास्टिक तो इस तरह से समा गया है कि उसके बिना तो संभव ही नहीं है रहना। कम करना मुझे लगता है ज़रूर अ, संभव है।
हुँ, हुँ। हाँ, जी। हाँ, जी। हाँ, जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी।